Aku sulit banget nih, Kak, bisa rileks ya, setelah mungkin, eee, seharian aku tuh udah, eee, full banget nih jadwalku, udah lelah bangetlah ya, karena, eee, pernah di satu momen gitu ya, aku harus nemenin orang tuaku ke dokter gitu. Jadi, karena ke dokter kan kita tentunya kalau misalnya dijadwalin jam sekian, kita harus datangnya lebih cepat ya, Kak, ya? Misalnya, kayak, eee, jadwal dokter orang tuaku itu di jam-jam 10.00 pagi. Nah, kita tuh udah jam 8.00 pagi udah di situ minimal, karena harus ngambil antrian dan yang lain, kan. Itu dari jam 08.00, janjinya kan jam 10.00, eh, dokternya malah ngaret, bisa datang di jam-jam 12.00 gitu. Dan itu kan tentunya ngantri lagi. Jadi kayak benar-benar sampai jam 04.00 sore, jam 05.00 sore itu baru selesai, Kak, semua urusan perdokteran itu. Nah, akhirnya set pulang ke rumah, nyampe jam 06.00 sore, eh, aku malah enggak bisa langsung rileks gitu ya, Kak, enggak bisa langsung nyantai, karena aku terus langsung kayak dibombardir dengan kerjaan-kerjaan lain di rumah, yang mana kerjaan itu mungkin bisa aja sih, mmm, apa ya, aku tunda gitu. Tapi dengan aku tunda malah enggak selesai kerjaannya. Jadi aku boleh pulang ke rumah itu masih harus masak lagi, Kak, buat anakku, masih harus nyuapin, masih harus, mmm, sedikit sedikit membersihkan rumah, mandiin anak, sampai akhirnya nemenin dia nanti tidur gitu ya. Dan itu kan membuat aku makin stres ya, Kak. Udah seharian, eee, apa sih? Lelah gitu, eh, udah di rumah itu malah s eee, sulit banget buat rileks. Kalau mungkin Kakak ada saran nih, bisa enggak ya, Kak, kira-kira, mmm, aku bisa rileks gitu, dan mungkin ada enggak cara-cara sederhana yang bisa aku cobain nih, Kak, di rumah?
Iya, gimana Kak? Heeh. Mhm, gimana? Okay. Iya, betul betul. Mmm. Oke, heeh heeh heeh. Wah! Iya, kebayang, wah! Mhm mhm. Oke. Mmm. Mmm. Mhm. Nah. Eee, aku paham banget sih Kak kayak kalau dengan kesibukanmu yang seperti denger cerita kamu tadi ya, itu tuh emang pasti akan melelahkan, dan apa ya, kayak seharian itu kayaknya memang sudah full gitu ya. Memang udah layaknya sih badan itu memang untuk istirahat gitu Kak. Jadi buat aku eee, apa ya, yang Kakak rasain itu, eee, aku bisa ngerti sih. Jadi memang itu capek banget dan memang butuh kayak apa ya, penyegaran lagi supaya tetep ada energi untuk melanjutkan aktivitas di rumah, gitu ya Kak ya?
Iya bener banget. Iya, betul banget, Kak, setuju.
Eee, heeh heeh. Nah itu mungkin eee, Kakak perlu perhatikan gitu Kak. Ketika kita lelah banget ke proses yang apa ya, supaya bisa rileks, itu tuh, kita tuh perlu waktu juga gitu loh Kak. Karena kan kayak kalau mendengar cerita Kakak, kan tegangnya itu seharian gitu ya dari jam 08:00 itu kan kalau mau bawa orang pasti kan orang tua berobat apalagi itu kan kayak eee, tense nya itu adalah, "Oh, aku harus begini begini begini, nemenin itu harus hati-hati," dan itu jadi kayak full kewaspadaan, full perhatian, gitu ya Kak. Itu tuh kan pasti melelahkan lag banget gitu. Sedangkan kayak kita kerja aja, kayak ada istirahatnya gitu ya, jam makan siang atau apa. Nah tapi ketika mendampingi berobat ini, menunggu itu juga memang kan pekerjaan yang paling melelahkan juga ya Kak ya sebenernya.
Iya. Iya, bener, Kak. Iya, betul banget. Iya, Kak. Wah, itu lagi, bener banget, Kak.
Eee, heeh. Ya, kebayang sih Kak. Jadi ketika sore pengennya hanya rileks gitu tapi, keadaan belum memungkinkan gitu ya Kak ya. Karena yang di rumah ditinggal juga masih harus ada yang dikerjakan dulu gitu supaya bener-bener baru bisa rileks. Nah kalau aku sih kepo nih Kak. Kalau untuk Kakak sendiri gitu ya memang biasanya, eee, suka menyelesaikan kerjaan yang rumah dulu atau, eee, misalnya, ah, sempat mandi dulu gitu Kak?
Betul banget. Mmm, betul. Ah, oke.
Baru.
Kalau saat itu tuh momennya kan baru pulang dari rumah sakit ya. Jadi, eee, aku biasanya mandi dulu sih ketika itu, karena takut, eee, menularkan kuman-kuman gitu ya. Nah, biasanya aku mandi dulu. Tapi, eee, kadang juga kalau misalnya ada hari-hari yang melelahkan lainnya nih, ya aku langsung, eee, beberes. Misalnya beresin rumah deh misalnya atau misalnya minimal ngurusin anakku dulu. Misalnya dari segi makan malemnya gitu ya, lauk malamnya itu di dimasakin dulu, terus disuapin, dimandiin. Nah, baru ketika anak beres, aku baru beresin rumah nih, Kak.
Hmm. Mhm. Oke. Iya i Oke. Hmm, mmm. Iya iya. Oke, heeh heeh. Ya. Jadi cukup kebayang sih itu hektiknya seharian itu ya, Kak, kalau aku sih. paham sih kalau kamu jadi rasanya, aduh ini gimana sih, harus gimana gitu dan, eee, men menunggu-nunggu banget waktu kapan nih bisa santai gitu ya, Kak? Nah, mungkin ini, Kak, yang bisa Kakak coba ya kalau menurut aku, eee
Iya, iya. Bener banget. Iya.
eee, ini, Kak, mandilah dengan air hangat mungkin, Kak. Itu tuh mungkin bisa membantu merilekskan tadi ya, otot-otot yang kayaknya udah tegang, full perhatian gitu ya. Gitu tuh bisa lebih rileks ketika kita tuh mandinya air anget, Kak. Air hangat heeh. Terus udah gitu bisa dibantu mungkin, Kak, dengan, eee, sabun mandi yang aromanya itu kayak menyegarka apa ya, menenangkan mungkin ya, menenangkan, itu juga bisa bantu loh, Kak. Kakak udah pernah coba belum?
Oh. Oh gitu, oke. Wah, bener sih. Oh. Iya. Oh, oke, Kak. Wah, aku nggak kepikiran sih kalau misalnya, eee, dari cara mandi pun ternyata bisa bantu rileks ya. Selama ini sih aku nggak ada mempertimbangkan harus air anget dan sabun yang, eee, aromanya mungkin menyegarkan. Tapi itu sangat-sangat realistis sih, Kak, buat aku coba. Dan aku belum pernah coba juga ya. Dan kalaupun dari apa ya, segi, eee, logikanya kan memang air anget buat badan dan tubuh jadi sedikit ini ya, Kak, lebih rileks dan kayak otot-ototnya kan jadi lebih tenang gitu ya, Kak. Wah, bener banget sih. Oke oke.
Mmm. Betul, Kak. Ya, mungkin cara itu bisa dicoba. Nah, kemudian kalau misalnya, eee, tadi itu kalau sempat untuk mandi ya, Kak. Tapi kalau memang enggak kan berarti kan memang harus menunggu nih. Eee eee, kerjaan rumah beres dulu gitu kan, jadi, eee, kayak mandiin anak. Nah, mungkin, eee, bisa sambil itu kali ya, Kak, ketika dengan anak itu mungkin sambil, eee, kita itu kayak ngajak main si anak. Jadi anaknya juga biasa kan terpengaruh gitu ya, dengan emosi orang tuanya ya. Ketika kita tensinya lagi tinggi atau apa tuh, si anak itu kan tanpa sadar itu bisa ngerasa gitu loh, Kak. Jadi dia juga kadang-kadang ikutan rewel, ikutan ini. Nah, mungkin Kakak bisa, eee, mencoba mengeset mood-nya ya. Jadi, eee, lebih ceria, supaya si anak itu tuh bisa ikut gitu kan sama kita. Karena energinya yang didapet sama si anak adalah, "Oh, mami aku masih happy nih." Jadi kayak dia juga ikutan seneng, jadi bukan bawaannya, eee, moody juga kayak kita gitu ya, Kak, gitu. Itu juga mungkin bisa bantu sih. Jadi anak-anak itu juga es a apa ya, lebih happy gitu dan itu kan lebih mudah diarahkan dan itu akan memudahkan Kakak mempercepat gitu kan, untuk makan, untuk mandi, gitu kan. Si mood-nya itu happy terus. Mungkin itu juga Kakak yang bisa dicoba sih, Kak, gitu.
Ah, iya sih. Iya? Oh gitu. Ah, baik. Oke. Oh. Oke oke oke. Oh, bener sih. Bener bener. Iya sih. Karena kan juga aku, eee, baru ngeh ya, Kak, setelah Kakak bilang, kalau, eee, mood-nya si kita ini sebagai ibu ya, aku lah sebagai ibu memang sangat-sangat ngaruh juga ke mood si anak ya. Apalagi, eee, kadang ya, Kak, kalau udah udah capek gitu, aku kadang nggak merhatiin gitu sih dan bawaannya kayak emosi gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir lagi si anak pun udah nungguin kita ya, seharian ya, yang mana mungkin ketika kita pulang pun dia mengharapkan ibunya yang versi seger gitu ya? Yang versi, mmm, masih dia pengen ajak main gitu, dan menurutku itu masuk akal banget sih. Mungkin enggak apa-apa sedikit dipaksakan ya, Kak, kayak harus, eee, ceria, terus enggak kelihatan lelah gitu. Supaya, ya anak tadi pun bisa nurut gitu ya, yang kayak Kakak bilang. Wah, bener banget sih. Iya, Kak, aku setuju banget sih itu, Kak.
Iya. Mhm, mhm, hmm. Iya, jadi kayak kita meng-handle mood kita sendiri juga gitu ya, untuk apa ya, kayak aturlah gitu, supaya di rumah juga jadi bisa lebih cepat gitu ya, Kak. Karena anak-anak juga kalau nangkep mood-nya kan happy gitu loh. Itu sih yang mungkin bisa dicoba, Kak. Nah, mungkin kalau misalnya udah selesai semua kerjaan tuh Kak, mandi sudah, urus anak sudah, terus anaknya udah mulai kurang tidur gitu ya, mungkin nah baru tuh Kakak punya waktu untuk sendiri. Nah kalau begitu, mungkin, eee, waktunya untuk apa ya, eee, leyeh-leyeh ya, Kak. Entah nonton dulu sebentar, atau mungkin, eee, apa ya, perawatan diri, kan kayak eee, misalnya kita mau, eee, facial, itu kan me-massage di muka itu juga kadang-kadang tuh bantu, Kak, untuk relaksasi gitu loh. Jadi, mukanya tuh bisa lebih seger juga ketika bangun, gitu ya. Jadi, eee, apa ya, itu mungkin salah satu cara ya, Kak, untuk, eee, menikmati hari penghujung hari yang, apalagi udah sibuk banget gitu, Kak.
Oh, oke. Betul betul. Ya. Iya. Oh, oke. Oke sih. Wah, iya sih, bener. Oke. Aku belum pernah coba sih, Kak, untuk, eee, perawatan diri ya karena biasanya kalau udah lelah banget paling-paling aku cuma cuci muka sih pakai facial wash aja udah, baru selesai. Tapi ternyata mungkin bisa lebih direleks n eee, rileksnya tuh bisa di dari tadi ya perawatan diri kayak massage gitu ya, Kak ya. Oke sih, mungkin aku sambil kayak nyeduh teh anget kali ya, Kak. Atau mungkin kalau kopi takutnya malah enggak tidur ya. Jadi mungkin teh anget, eee, kayak teh chamomile gitu ya. Wah keren banget sih. Kayaknya aku bakal cobain deh, Kak. Apakah Kakak punya saran yang lain nih yang bisa aku cobain?
Mhm. Iya. Iya iya. Iya betul betul. Teh anget. Hmm. Nah, atau misalnya Kakak punya mak apa ya, hobi tertentu yang bisa dilakukan gitu dari rumah. Nah, itu juga kan memang waktunya ya, kayak kita tuh untuk rilis, eee, apa ya, set stresnya kita seharian, lelahnya kita seharian. Bisa cuman, eee, mungkin denger musik, atau baca buku yang menarik gitu kan, eee, hobinya juga beda-beda ya, Kak. Jadi sisa dilihat aja Kakak tuh hobinya apa? gitu. Apakah memungkinkan untuk dilakukan gitu di malam hari? Itu sih, Kak.
Wah, bener. Ah, oke sih. Oh, oke. Oke sih. Oke oke. Mmm, mungkin bisa sih, Kak, aku, eee, balik lagi ke hobiku ya atau mungkin, eee, sekedar aku kalau aku sih hobinya itu sih, Kak, seperti perawatan diri Kakak bilang tadi sih. Lebih ke kayal kalau pakai skincare wajah itu aku sudah lebih tenang, Kak, jadinya dan merasa kalau, eee kan dingin kan ya, Kak, kalau pakai skincare gitu ya. Nah, itu yang buka buat aku lebih rileks sih. Dan aku baru sadar ternyata itu bagian juga bagian dari relaksasi tubuh ya sebenarnya ya. Wah, oke sih. Kak, ini sarannya sangat-sangat, eee, masuk akal dan realistis banget sih buat aku cobain dan aku akan terapkan nih, Kak, mungkin, eee, mulai malam ini ya. Tapi makasih banyak nih, Kak, atas waktu dan juga saran-saran yang sudah disampaikan ke aku. Aku udah jadi lebih lega lagi nih sekarang.
Mhm mhm. Iya, betul. Betul, Kak. Oke. Heeh heeh. Oke. Aku senang sih kalau kamu mendapatkan pencerahan gitu ya dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, gitu. Ya semoga sih saran-saran yang aku kasih itu bisa membuat Kakak itu, eee, lebih rileks gitu ya menghadapi penghujung hari gitu ya, menutup hari itu tuh juga dengan enak supaya, eee, besokannya itu mood kita juga bisa lebih bagus. Senang loh, Kak, Kakak, eee, udah cerita-cerita sama aku.
Iya iya betul. Ah, oke oke. Oh bener banget. Oke. Sampai bertemu lagi, Kak.
Ya. Sampai ketemu lagi ya lain waktu. Bye-bye.